Okay, das ist natürlich erst mal schön zu hören, dass du halt d der die Fähigkeit hast und das ist natürlich erst mal auch tendenziell super optimal für genau diese Art von Arbeit und die du machen kannst. Ähm, dann wär natürlich die eine Möglichkeit, dass man eventuell vielleicht an diesen Themenpunkt rangeht mit diesen wie Informationen, die an k irgendwie an dich ankommen. Ist es tatsächlich ein wörtlich, s kommen die rüber, erzählen die das oder bekommst du eine Mail, kriegst du einen Anruf? In welcher Form kommt dann diese Überforderung? Mhm.
Mhm. Na, die stehen einfach in der Tür. Die stehen in der Tür oder wenn die im Homeoffice sind, rufen die einfach an und dann rufen die auch 5 Mal an. Und ich bin ja auch oft in Besprechung. Und, dann hab ich immer E-Mails aus anderen Projekten, Anrufe, das ist so ganz wild durcheinander. Manche sagen dann in 'ner Besprechung was, manche stehen in der Tür, das ist so ganz wild durcheinander. Und das kann ich auch nicht planen, ob die jetzt in 'ner Stunde 10 Mal kommen oder an 1 Tag 1 Mal.
Ähm, du hattest ja über die Projekte gesprochen. Hast du denn überhaupt so 'ne Form von Prioritätenliste, die du abarbeitest? Also das ist Prio 1, das ist Prio 2 und dann quasi sukzessive runter.
So 'n bisschen, das ist so 'n bisschen im Chaos verlaufen eigentlich.
Okay, natürlich. Mhm. Mhm.
Also, das hatte ich früher mal, das hatte ich früher mal. Aber ich mag hab ich habe jetzt so ganz viele gelbe Zettel und E-Mails und, <snorts> es ist alles ganz wild durcheinander.
Hattest du das Gefühl